Э, ну, конкретно на этой работе пока что такого не было, потому что там не супер такая прям большая занятость.
Мгм.
На других работах была ситуация, что, а, у нас ушёл ушло почти всё начальство. <chuckles> И из А, потому что они начали вводить, э, ты сказать, новую политику, которая им не не понравилась, не подошла, и, а, понятно почему, потому что я тоже потом оттуда ушла. И вот в этот период на меня и на мою коллегу начали навешивать новые обязанности, которые были у этих менеджеров, но зарплату, а, так и не подняли, да. И я попыталась, как бы, да, я попыталась об этом высказаться более формальной. То есть, ам, у нас там была система отдельная, и я, как бы, попыталась об этом высказаться, но ничем позитивным, к сожалению, это не закончилось. <chuckles> Вот. А на
Ого, почему так все резко? Мгм. Мгм. Оставили прежней. Мгм. Мгм. И что ты сделала? Ушла с работы? Уволилась?
А, да, да. Потому что, а, просто продолжали вешать, а, задачи, э, и у меня как бы, ну, даже не было времени, не хватало, а, чтобы этим всем заниматься. То есть у меня было, м, грубо говоря, 3 роли на 1 меня. А, вот. И с 1 зарплатой, да. Самое главное, естественно, с 1 зарплатой. То есть у меня иногда даже не было времени в туалет сходить, либо же покушать, а, нормально. Мне, ну, проси приходилось искать постоянно кого-то, чтобы меня кто-то заменил, что тоже было как бы неудобно, потому что, получается, моё начальство даже не подумало о том, чтобы у меня был гарантированный перерыв, и мне самой приходилось искать, а, сменщика, так сказать.
Мгм. Ясно. Мгм. И с 1 зарплатой за 1 роль. Мгм. Мгм. Мгм. Ну да. Понятно.
Вот, то есть это прям, а, был такой некомфортный момент.
Ну да. Мгм.
Ам, но, а если говорить про семью, там, либо же вот, а, про личные отношения, да, то мне кажется, зд здесь, честно говоря, мне напрямую ещё более неудобнее отказывать, потому что всё-таки, если там друзья либо же семья, то тут уже совсем другой момент, ам.
Ну, давай рассмотрим этот вариант, да, кстати. Мгм. А почему вот именно не дру другой момент? Вот в чём отличие?